Hı hı. Eee, ya, sabahları, işte, eee haldır huldur uyanıp bilgisayarımı açma ritüelim var. Eee, sonra, işte, bir cilt temizliğini yapıyorum. Ondan sonra tabii balkona çıkıp bakıyorum ne var ne yok diye. Orada birazcık bir güneşi görebiliyorum. Emm, sonrasında da, işte, aradan 1 saat kadar geçtikten sonra bir köpeğimi alıyorum, beraber bir dışarı çıkıyoruz. Eee, yanımda, hani, güzel bir park var. Orada onunla beraber bir 15 dakika geçirip eve geri gö dönüyorum. Genellikle sabah rutinim bu. Çalıştığım için ve evden çalıştığım için, hani, yapabildiğim keyif kısmı bu kadar anca.
<chuckles> I hı. Harika. Hı hı. Çok güzel. Hı hı. E, olsun güzel, yani, köpeğin olması zaten mecburen seni dışarı çıkar çıkmaya yönlendiriyor. E, bu durumda da biraz güneşi de görebiliyorsun bir dışarı çıkıp. O, işte, sirkadiyen ritim başlıyor güneşi gördüğü zaman. Eee, bu iyi bir şey. Eee, senin gürültün eee, sıkıntın aslında biraz gürültüyle ilgili. Yani kilisenin gürültüsü, taşınmak için de biraz seçeneklere bakıyorum, diyorsun. Belki bu süreçte bir tık tıkaç falan kullanır mısın? Böyle, kimileri çok rahatsız olur kulağına bir şeye sokmaktan ama kimisi için de çok nimettir o, böyle, hiç kulak tıkacı kullanmayı düşündün mü?
Kesinlikle. Hı hı. Ya, ben onu düşündüm ama ya, diyorum şey duyamazsam, alarmı duyamazsam nasıl olacak ya da, hani, kapı çalar duyamazsam, yani, ı duyamayacağım hiçbir şeyi ve bu iyi bir şey mi bundan emin değilim. Ya önemli bir şeyi duyamazsam diye düşünüyorum. Eee, bir de garip geliyor. E, yani, eee, köpeğim havlayabilir, işte, bir şey olabilir, kapıya biri gelebilir. H herhangi acil bir şey olabilir, olamaz mı? Tek başıma yaşıyorum çünkü ben. Eee, o yüzden, hani, onu bir duymak isterim bir şey mi oluyor, ne oluyor, ne bitiyor ya da işte tet sabahları alarmı duymam lazım, değil mi?
Ah. Hı hı. Ne olabilir ki önemli? Evet. Evet, yani, evet olabilir. Belki bir deneme yanılma yaparsın, gene de duyabiliyorsan ya da 1 kulağını, kiliseye doğru bakan kulağını kapatabilirsin.
Eee <chuckles> Evet. Evet. Hafta sonu.